Mh. Eh, sì.
Come anche, per esempio, l'odore della vernice, non so se l'hai mai sentito, ma è buonissimo, e a me ricorda tipo, mhmm Sì, forti e anche cancerogeni potenzialmente, però, vabbè, fa tralasciamoci. Però, mi ricordo che una volta, tipo, noi avevamo dipinto le serrande di casa nostra con questa vernice verde, ehm, con mio padre sempre, e quindi ogni volta che sentivo l'odore della vernice mi viene in mente quel momento in cui lui cercava di insegnarmi a verniciare, ovviamente io verniciavo male perché ero piccola, però era stato veramente bellissimo.
Sì. Mh-mh. Sì, tutti 'sti odori forti. <chuckles> Esatto! Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. <chuckles> Beh, sì. Sì, comunque cioè, ci sono odori che ti ricordano un proprio momenti, o proprio uhm, diciamo, anche episodi, proprio come come quelli che sono proprio un episodio intero dove e tu ti ricordi. Comunque è una cosa u positiva, cioè bella, no, riuscire a ricordarsi tramite gli odori.
Sì. Sì. Mh. Sì, esatto, soprattutto soprattutto se, come me, magari, eri piccola e tante cose le hai rimosse, almeno attraverso gli odori riesco a ricordarmi papà in tanti modi diversi e, mhmm, sono anche più felice così perché mi piace ricordarlo, insomma.
Mh-mh. Sì. Sì. Mh-mh. Sì. Poi, a volte ti cioè, non ti ricordi neanche di quella cosa lì, però senti l'odore e ti riaffiora il ricordo. Mh-mh. Sì.
Sì! Sì, esatto, ti riaffiora alla memoria all'improvviso e dici: "Wow, c'ho avuto un altro ricordo di papà, che bello!" <chuckles>
Sì. Adesso non mi ricordo, c'era un artista italiano che scriveva sul ricordo dell'odore, adesso non mi ricordo proprio il nome, ho rimosso tutto perché era traumatico studiare italiano, però, <chuckles> c'era, so che c'era o un poeta che scriveva su sugli odori, su riaffioramento dei ricordi.
<chuckles> Sì, ma infatti anche tanti psicologi ne parlano di questo, perché in effetti è verissimo. Cioè, se attraverso è una tecnica anche che usano, tipo, l gli gli ipnotizzatori o comunque chi aiuta a ricordare, mhmm, memorie rimosse, utilizza spesso degli odori familiari oppure, ehm, delle foto, un qualcosa di mhmm, <tsk> di fisico, no, come può essere il profumo.
Mh-mh. Sì. Sì. Mh-mh. Sì. Esatto. Sì, che ti aiuta a ricordare quell' evento lì, anche per poi superarlo, no, ci son tanti ante persone che hanno dei traumi e devono riviverlo per poterlo superare, quindi utilizzando gli odori si riesce sempre a ri ritornare nel passato.
Mh-mh. Esatto. Esatto, quindi è molto utile, ma è anche molto bello da rivivere, per certi versi. Bene, mi ha fatto molto piacere avere questa conversazione con te, sai?
Sì. Mh-mh. Sì. Anche a me, davvero. <chuckles>
È stata proprio illuminante. <chuckles>
Sì. Poi, parlare di di passato fa sempre bene, perché alla fine è se fa sempre parte di te, quindi ti fa sorridere.
Sì, esatto. Esatto, per fortuna sì. <chuckles> Cioè, allora, spero che ci sentiamo presto.
Dai. <chuckles> Esatto, buona buona giornata.
Mh. Mh. Altrettanto, ciao.
<chuckles> Cia ciao.

No, fidati è buono. <chuckles> <sighs> Anche perché, mia nonna è veneta, quindi, diciamo che i veneti hanno una buona mano in cucina. <chuckles>
Dev'essere buono. <chuckles> Ah, beh, e allora! Eh, sì. Sicuramente. Mamma mia. Di dove di dov'è tua nonna precisamente?
Eh, adesso non mi viene il nome di quel paesino. Ehm
Ah.
Eh, no mi viene in m non mi viene in mente, però è tipo vicino a Jesolo, se non sbaglio, ci mettono ci mette tipo 1 oretta e mezza a arrivare a Jesolo. Esso mi viene il nome purtroppo, perché ho una memoria pessima. <snorts>
Ah, okay. Ah, okay. Ah, perché io ho ho origini di Rovigo.
No, non è Rovigo. Cioè, lo dal nome so che non è quello, però sarà o lì vicino. <chuckles>
<chuckles> Okay. Beh, meno male che non è Rovigo. <chuckles>
<chuckles> Eh niente. Sì?
Di solito t è sempre m preso molto male Rovigo.
Come mai?
Eh non lo so, non non l'ho mai capito questa faida, perché non non essendo molto nel panorama veneto non non ho idea.
<exhales> Okay. Ah, okay. <chuckles> Non lo so allora. No, comunque se no altri odori, eh, l'odore del freddo. Cioè, uhm, la gente mi dice che sono pazza, però c'è chi t mi capisce quando dico 'sta cosa: quando uno va fuori e fa freddo, e torna in casa, puzza di freddo. Cioè, è una è un odore strano, che io non riesco a identifi di pre è un po' pu cioè, non è profumatissimo come odore; è, tipo sa di ghiaccio, di freddo, non so spiegare. Però, io io lo sento quel- quell' odore lì. <chuckles>
<chuckles> Ah-ah. Sì. Sì, di freschino. Sì, è, mhmm, un o un odore che, tipo, noi che qua, in Emilia Romagna, chiamo il freschino. Si chiama l'odore di freschino, capisco capisco cosa intendi. Esiste davvero, no sei pazza. <chuckles>
Mh-mh. <chuckles> Facc io No, perché io dico: "Mh! Puzza proprio di di di freddo!" Mi fanno: "Ma che stai dicendo?" <chuckles> Io faccio: "Eh, ma" è proprio la puzza di freddo, non so. <chuckles> Eh niente, quelle è un è un odore che n non mi fa impazzire, però ricorda il fatto che fuori ha nevicato, perché di solito quando nevica, quindi fa u un bel freddo, sui 0 gradi, no, capisci che
No, è vero, esiste. Esiste, non sei pazza, credimi. I forte.
che ha nevicato.
A me piace, invece, quell'odore, sai perché? Perché, mhmm, io da da piccola praticamente mio padre era, ehm, trentino, no, quindi super, super per il la montagna, non per il mare. Io il mare l'ho visto per la prima volta a 9 anni, quindi e infatti non sono una grande amante neanch'io. Ehm, per esempio, quell'odore lì mi ricorda un po' le montagne che andavamo a vedere quando andavamo su, mi ricorda le i Natali passati insieme, sai, quella sensazione lì di natalizio, no? Ehm, sì, e mi piace tantissimo personalmente. Ehm
Eh. Sì? Mh-mh. Sì. <chuckles> Ah, okay, beh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Quelle sì, quella- quella stagione, s natalizia. E sei mai venuta dove sei venuta in montagna?